Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вот скажите, что для вас важнее: быть правым или сохранить отношения? Ну, может быть, там, в каком-то конфликте, да, или там, неважно.
Мгм. Ну, в каком-нибудь безусловно. <chuckles> Ну конечно же, б хочется быть правым всегда. Даже когда ты не прав. М но жи жизнь подсказывает, что бескомпромиссная позиция- не лучший вариант. И лучше идти на компромисс и сохранить отношения.
<laughs> <laughs> Ну, в целом, да. Ага. Ну, я согласна. Бескос м, бескомпромиссные люди, мне кажется, они остаются одни вообще во всех смыслах. То есть даже на работе не задерживаются, да, там, это, в семейной жизни тоже с ними крайне тяжело, да? <chuckles>
Мгм. Мгм. Да. Конечно конечно. Ну, с другой стороны, наверно, есть какие-то моменты, когда трудно этого добиться от себя. Например, а, если меня ну, в чём-то обвиняют, и я не виноват, то есть ложные обвинения, мне, конечно, очень трудно сохранить, э, безэмоциональность в этом смысле. Я стараюсь, что называется, до последнего.
Мгм. Ага. Не, ну это да. Е е и, э, т т вот если, э, это что-то, а, серьезное, да, и, э, принципиальное, можно так сказать, то тут я бы, наверно, подс поставила бы <chuckles> на кон всё-таки правоту свою, потому что, ну если это прям какие-то несправедливые обвинения, то не хочется, да, быть, э, таким вот. Мгм.
Мгм. Мгм. Да. Мгм, мгм. Мгм. Да-да-да. Э, ну, плюс понимание как раз этих личных границ, то есть понятное дело, что они широки и бескрайний, но где-то ты можешь поступиться, а где-то всё-таки ты понимаешь, что сделаешь это сейчас и больше уже никогда оттуда никого не выкинешь. <chuckles>
Мгм. Ну да. Я согласна. И на работе тоже. То есть иногда даже, наверно, лучше уволиться, да, чем, э, позволять на себе ездить и и пользоваться, да?
М, мгм. Да. Согласен согласен. Мгм мгм. Ну, просто для сохранения отношений бывает это просто передышка. То есть, что ты в моменте пытаешься избавиться от давления.
А вот в ка Ага. Мгм. И соглашаешься, да?
Вот. Э, ну да. М, как это в в временно, чтоб потом, как это, переосмыслить и свою правоту снова подвинуть. Окей.
<chuckles> А потом, ну, наверняка вас, э, пр призовут к ответу и скажут: "Ну, ты ж вот согласен был? В в вот, а что сейчас изменилось? Сейчас такая же ситуация". Да? <laughs>
Мгм. М, м. Да да да. Да, но но но я имею в виду, что как раз да, здесь главное разумное- это не принимать на себя обязательств в этом случае. Э, уклониться от разговора, перевести в сторону и так далее.
Да-да-да. То есть, э, о Ага. Ну, то есть не сказать, что: "Да-да-да. Это я не прав, а. А вы уа вы все правы". Да? А вот так вот просто. Ну, м
Мгм. Можно подумать. Надо поразмыслить. То есть, ну, когда, компромисс- это же всё-таки когда двое. Это не значит, что ты проиграл. То есть здесь же тоже, ну, сказать, что я не прав- это не не единственная версия.
Да. Мгм. Ну, конечно. Не, ну, я согласна, конечно.
Есть много другого, н не готов говорить сегодня, давайте подумаем об этом, мне мне нужно поразмыслить, мне нужно посоветоваться. Вот. Мгм.
Мгм. Ну да, мне нужно время, да? Хорошая фраза тоже, да?
Ну, мне кажется, о очень часто люди из-за эго, а, раздувают щёки и становятся, как это, пупом земли, готовы принимать любые решения.
Мгм. Мгм. Ну, это да.
Зачастую это неправильная позиция. Вот в детстве, знаете, была такая, как это, отмазка называлась, когда кто-нибудь что-нибудь тебя просит и спрашивает: "Твоё ли это?" Ну, тебе же хочется сказать, что твоё, вот, тогда просят у тебя. Ам, главная отмазка- это сказать: "Не моё, брата". Я б дал, вот я бы, если моё было бы, дал, но это не моё, это брата. Поэтому принятие решения- всегда можно апеллировать, что вы не единственный, кто принимает решения.
Ага. <chuckles> А. А, это н это это, типа, игрушка какая-нибудь, да там, это, да?
Да-да-да. Мгм.
Мгм, брат только мне разрешил, да? <laughs>
Да-да-да, ну, по крайней мере, вы вообще не против, но вы не единственный субъект принятия решения. Поэтому прекрас не замыкать на себе все вот эти вот вопросики, не не казаться лучше, чем ты есть. Мгм.
Мгм. Ну, понятно, да, м. Нет. Ага. Ну, это как некоторые, да-да-да, некоторые женщины говорят: "Мне муж не разрешает". Хотя на самом деле, это они просто не хотят, а тут вроде такая хорошая отмазка, хотя сейчас это уже, э, не все нормально воспринимают, потому что я, например, сама такой, э, такой формулировке удивлялась, ну я так же и сама периодически этим пользовалась, когда вот я реально хотела, э, ну, м, отказать, да? И тут такая, вроде это. Мя ну, я бы вот с удовольствием, да, ну. <chuckles>
М. Да. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Конечно конечно, да. Ну, смотря в чём отказать, как бы да. <chuckles> Да. Ну, поехали девушка в круиз, как бы, ну: "Мне муж не разрешает", ка му ны в отпуск. Ну, я думаю, что её, наверное, в современных условиях можно просто смягчить, потому что "разрешает, не разрешает"- это когда дискуссия для джа поле для дискуссии, как он может не разрешать, а а именно посоветоваться. Ну, почему нет, у нас партнёрские отношения, у нас общее решение. Н-да, мгм.
<laughs> Н М Ну да-да-да. Не, ну в прин в в принципе да, если вот, хо хотя некоторые так и продолжают, хоть, ну, вот э и, ну если брать это всерьёз, вот, то а и такое есть, да, то есть, вот, что вот, э, мне муж не разрешает и всё, да, то есть вот это не обсуждается. То есть это уже странная какая позиция. Ну если, что значит "не разрешает"? Да, то есть это.
Мгм. Мгм. В том числе, ну, ду думаю, для для кого-то это нормально. Ну, я думаю, что кто-то адекватно воспримет, кто-то не очень. Но, по крайней мере, вы с себя снимаете груз ответственности, и уже становится легче.
Ну. Ну и да, чт чтобы н никто не продолжал, да, там, уговаривать или говорить: "Ну ладно, давайте, да, что же вы так отказываетесь, да?" <laughs>
Мгм. Ну, конечно, такое многофакторное решение какое-то, давайте с играть в карты, не буду. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, нет денег. Достаточно. Вот здесь здесь точно так же, как бы, купите. Во-первых, нет денег, как бы вот. Ещё муж не разрешает и так далее, да.
Ага. Ну да-да. Ну всё, да, это, ль да. Ага, хотя сейчас, ну, нет денег, э, некоторые предлагают кредит взять, то есть это же, м, такие сейчас времена, м, кредит
Естественно естественно. Ну, то есть, это же как раз и была работа с возражением, которые раньше легко работали все, ну вот. Ну, поэтому, конечно, когда нет возможности сказать, что не хочу, то есть защитить своё право, тогда, естественно, принять решение и перенести на кого-то. Ну, вас же тоже будут убеждать, что вы субъект принятия решений.
Мгм. Мгм. М. Не, ну конечно. А в каких ситуациях вы бы, вот, без проблем бы, м, сказали бы: "Окей, м, ты прав, а я нет", э и, м, без проблем, забудем об этом?
Мгм. Мгм. Э, я думаю, наверно, когда человек слишком эмоционален. Ну, когда он, в принципе, ну, н не пытается рассуждать.
М, мгм. Мгм. Э, он у уже завёлся, да, и и больше ничто его не остановит, да?
Ну и, возможно Да, да, да. Я бы сказал, что я тебя прекрасно понимаю. Я бы, наверное, вёл себя вообще ещё хуже, эмоционировал. Возможно, ты прав. Необязательно же говорить, что он там да, если он на "возможно" реагирует как: "Я точно прав", э, ну, скорее всего, как бы вот я раньше об этом не думал, а щас информация свалилась на меня. Вот. Поэтому дайте ему успокоиться, выдохнуть.
<chuckles> Да, возможно, я неправ, да? <chuckles> Ага. Ага. Не, ну это вы прям грамотно, да. То есть вы сами в ответ не заводитесь, да, от такого?
Я нет, я, м, чаще всего сохраняю спокойствие, ну, когда вот эти близкие границы не переходят и, соответственно, когда меня ни в чём не обвиняют.
Мгм. Ага, ага.
Когда обвиняют, мне очень трудно.
Ну, это да. Ну, вот мне вообще, в принципе, часто сложно. Мгм.
Ну, просто, когда есть конфликты с с близким. Не, ну, когда конфликты с близкими, они же сразу дистанцию сокращают. Там же начинаются манипуляции. Вот вот вот, да, и поэтому там вот эти мои любимые слова: навсегда, никогда и так далее, вот, м. Что сразу выбивает из колеи.
Да, да, плюс там на личности переходит, да, сразу? Мгм. Да, ещё, я ещё это ага, ещё прекрасно, как обычно, м, ну, очень часто, да, не обычно вспоминают там что что было 10 лет назад. Там это, мгм, все <laughs> да, все косяки, да.
Ну, то есть, когда один два примера, мгм вот, это я, мгм. С ка как говорили мои мгм. Как говорили мои бывшие жены: "Не сравнивай меня со своей мамой", как бы вот. Я говорю: "Так вы себя ведёте так же". Она могла с желанием поскандалить, попросить дневник, ничего там не найти, попросить дневник за предыдущий год к
Ага. <laughs>
Потому что точно знал, что там точно есть как бы вот. Да, да.
Кошмар какой. Да, ну уж если порыться, то да. Но это, кстати, а, реальная проблема. И вот это психологи тоже говорят, что это всегда нужно 1 конфликт, а, ну то есть, а, 1 день, да. То есть это не надо, э, вспоминать то, что неделю назад было, 2 недели назад, то ты всегда так поступаешь там и так далее, да. <laughs>
Да Мгм. Мгм. Мгм. Конечно, конечно, конечно, мгм. Да-да-да, так и есть. Ну, просто это как раз когда желание поскандалить, поэмоционировать. Ну, то есть это заведомо деструктивный конфликт, и он вообще не не про то, о чём говорят. Это значит, что надо человеку дать выговориться на самом деле
Да, да, да, м. Ну, я согласна, мгм. Мгм.
чтобы ему полегче стало. У него, скорее всего, страхи, поэтому он агрессирует, эмоционирует и сомневается в том, что может действительно довериться здесь и сейчас.
Ну, это да. А вам не характерно такое поведение, вы вот, э, просто так поскандалить, э, не любите? <chuckles> Слить им энергию.
Ясно, мгм. Я, к сожалению и кс кс к сожалению, нет, э. Я, э, нашёл с
Это же к счастью.
я нашёл для себя простой метод прогулок. Я гуляю, а, вот. Я, ну, для меня, тем более поскандалить, это такой
Ага.
М, как бы это лучше ну, у меня нет, э, задачи выхода эмоций. Вот. Если мне хочется сделать человеку больно, то я лучше подготовлюсь.
Ага, ага. <chuckles> А, ну, это это можно и без скандала сделать, да?
Ну вот. Но и Ну, я имею в виду в ответ на свою боль, как бы, вот. То есть, э, моя же задача будет ну, есть же люди, которые почему я могу вы меня выводят из себя? Когда меня не уважают, когда мне врут в глаза и так далее. То есть когда уже все доказательства предъявлены
Ага, ага. Мгм, мгм. Ну да, что когда вы уже в курсе, да, что это не так, а всё равно продолжаю, да? Мгм.
Вот вот, да. И ты прег пре предлагаешь доказательства и так далее, а человек всё будет отмазываться. Поскоку у меня горький опыт такой есть, естественно, плюс в силу профессии, как все юристы, я все козыри оставляю на потом.
Мгм. Ага. То есть послушать, как будут выкручиваться, а потом хоба, да? <laughs>
Вот и поэтому с Да, пре пре пред предложить ложный выход, который будет казаться самым оптимальным, чтоб им воспользовались, вот оно, наконец-то счастье. А оттуда уже выхода совсем нет.
Ага. Да-да-да. Ну, ка какой вы коварный, да. <laughs>
Мгм. Ну, я, да, я про это, про холодную подачу блюд.
Ага. Не, ну это прикольно, на самом деле. Потому что я вот, э, часто могу заводиться, особенно вот когда меня что трогает, какая-то ситуация. Но я в последние годы всё-таки стараюсь останавливаться. И меня останавливает лучше всего то, что я вспоминаю. Чаще всего я уже это вначале вспоминаю, что мне потом будет очень плохо. Я ся буду оч плохо чувствовать. Да, то есть вот. Причем во всех смыслах: и в моральном, потому что я там наговорю какой-нибудь ерунды, и в физическом тоже, потому что в физическом вот это вот напряжение, э, ну, он оно сейчас очень сказывается на мне, и я потом прихожу в себя полдня. Это в лучшем случае, да. Поэтому, э, как-то
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, м. Конечно. Мгм, мгм. Да. Да-да-да, мгм. Мгм. Мгм. Ну, конечно, на здоровье, да, мгм. Вот, вот. Ну, я вот в этом смысле раньше отступаю как раз, а, чтобы люди ну, это же будет спираль эмоциональная вверх. Что они будут наговаривать мне того, что я-то запомню. То есть у меня нет такого способа, чтоб я не услышал.
Мгм. Да. Мгм.
И я потом буду это проживать. Поэтому, чтобы люди ещё не успели этого наговорить, я стараюсь как бы, м, погасить сразу, мгм.
А, ну да, да и это тоже. То есть вот не то тока свои слова, а ещё и вспоминать, что тот сказал, да? <laughs>
Да, да, но они сказали, чтобы сказать, а я-то буду с этим жить потом.
Ну да, я согласна, хотя я и свои слова переживаю. Потому что я, как правило, если в таком запале что-то говорю, ну, скорее всего, это просто неправда, а просто хочется побольнее да как-то сделать и да.
И у меня мгм. Ну, конечно. Мгм. Сделать больно, конечно конечно. Это же и есть как раз цель сделать больно уже. Ну, то есть это же за защита. То есть агрессия, когда ты себя защищаешь, свои слабые зоны, точки. Мгм.
Мгм. Да, ну, аг а агрессия вообще- это отчаянье и признание бессилия, вот, на самом деле. Вот я как да, я вот как человек, который часто это использовал раньше, особенно, я вот это признаю. Вот вообще это просто от бессилия начинается, да.
Да, да, так и есть, мгм. А, <laughs> мгм. Да, да, да, как она бессильная злоба, обычно называют так, вот вот это она.
Мгм. Ну вот, да, просто уже не знаешь, что ещё, да, придумать, и н не получается спокойно. Но, как говорю, как я потом себя плохо чувствовала, поэтому я решила, что всё, надо это, а. Причём мне говорили, что это такой у тебя характер, и ты уже не получится так это. Ну вот, э, получилось, на самом деле, стало гораздо лучше. Мгм.
Мгм, мгм. Мгм. Безусловно. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Нет, нет, нет, нет. Я думаю, что дисциплина, тренировка. Ну, корректное проживание- оно на то и корректное проживание, что, если есть вещи, которые ты сам скрываешь, истинность, но никто до них не догадается. Поэтому либо ты набираешься сил и разговариваешь тяжёлые разговоры, ну, либо нет. Хотя есть люди, конечно, которые вообще не меняются, и с ними трудно разговаривать. У меня вот бывшая жена есть.
Мгм. Ну, это да. Мгм. Так, а их просто всё устраивает, наверно.
Ну, нет. Есть просто точки, в которых они прям о оберегают себя. Они, э, с детской реакцией живут из серии: "Я плохо поступил, я плохой".
Ага. Ага ага, то есть, м
И они уже не слышат, что ты можешь им говорить, что ты вообще не об этом говоришь, то есть из серии: "Услышь. Просто перестань меня бить по голове камнем, как бы, я большего от тебя не прошу, как бы, вот". То есть, но люди не слышат: "Я я что, плохая, как бы?" <chuckles>
Ну да. <laughs> <laughs> Да, всё, я какой ужас, да! Не хочу быть плохой, да, сделаю тебя плохим, да.
Да да да да ударю побольнее, как бы вот. Э, ну и, соответственно, ли разговоры с такими людьми, ну, чтобы быть правыми, они бесполезны. То есть тут надо придумать иные формы, либо, конечно, не сохранять отношения. Вот. Но когда да, но когда судьба свела и всё равно нужно находить баланс, то я использую методику. Просто эти люди обычно, они же вспыльчивые, но отходчивые.
Мгм. Мгм. Не, ну, это, конечно, мгм. Ага. Да, да, на в этом плане уже плюс, да. <chuckles>
Ну вот и сейчас они будут с с м-да, с пеной у рта доказывать, что прямо здесь и сейчас там небо должно встретиться с землей, вот, а
<chuckles> А потом уже: "Да ладно, и не надо, да". <chuckles>
А через полчаса уже не надо, да, да, вот. И я поэтому раньше всё время там пытался что-то убедить, аргументы, что там сейчас это надо или не надо, вот. Сейчас я
Мгм, пол проще подождать, да.
Ну, я высказываю какую-нибудь странную позицию, на которую кто-то либо позитивно, либо негативно отреагирует, но эмоции проявятся. Потом скажу: "Ну, наверное, ты права". Всё, как бы. На этом разговор закончен как бы.
Ага. Ага. Ага. И а и всё, и всё спокойно, да. Да.
И можно не делать ничего. И, а, самое главное, что про этот разговор ещё никто не вспомнит никогда больше.
<laughs> Это в это повезло, да, что не вспомнит. Иногда, мне кажется, все-таки прикапываются. Но это все-таки от характера зависит, потому что некоторые люди, а, заводятся, им, а, очень нравится, это такое ощущение, что они прям кайф ловят от этого.
Мгм. М мгм. Да нет, ну эт эт это же, ну, это просто здесь здесь и сейчас. Ну то есть проблема, которая появилась, ну, вопрос же в чём, что, условно говоря, А- нельзя отказать в разговоре, ну потому что это же эгоизм, э, вот, э, и все должны сразу крутиться вокруг. То есть единственное, что делаешь, чтобы успокоить, да, ты вовлекаешься в разговор, слышишь эту гигантскую проблему вселенскую, не обесцениваешь ее. М, м, м-да, ну, сначала, конечно, нет, чтобы там проявилась эмоция, вот, а потом сказать: "Ну, вообще, да, ты вообще бесконечно права, как всегда, как бы, вот, да". Ну, всё, человек уладил свои жизненные задачи и живёт дальше, как жил, вообще ничё не меняя.
Мгм. Мгм. Ну да-да-да. Мгм. Мгм мгм. Слушай, я тебя так понимаю, да. <laughs> И. Ага, ну, то есть ему самое главное было на словах убедить вас, да.
Мгм. Себя потешить, разделить ответственность, например.
А. Ну, в принципе, да, я согласна.
Это очень часто бывает, ну, когда решение сложное какое-нибудь, люди эмоционируют там сильно, вот, и вот эта ответственность, она тяготит. Хочется на кого-нибудь закинуть. Ну, как люди просят советы, мгм.
Мгм мгм. Не, ну, е если если да. Если проблемы есть, то, в принципе, конечно. Просто иногда это из-за яйца вообще невыеденного <chuckles> не стоит, да.
Мгм. Конечно, но я к тому, что конфликт ра будет разгораться, когда вы будете настаивать на своей точке зрения. А человек-то на самом деле уже принял решение, ему ваш совет вообще не нужен как бы. Ему надо убедиться, что он прав как бы. М, а об вас он просто думает. Вот. М-да. Поэтому такое бывает, да. Спасибо.
А, ну, это да, да. Мгм. А, ну да, да Ага ага, об вас думают, да, хорошая фраза, да. Спасибо большое, да. Спасибо.